あの、私結構、自分と他の人を比べてしまう事が多くて。で、なんかこう、人と比べると、「ああ、自分って、なんて、こうなんなんか、不幸なんだろう」じゃないですけど、なんか自分の、まあ他人、まあ、隣の芝生はよく見えるじゃないですけど、他人を結構羨ましいなと思ってしまうことが多いんですけど。なんかそういうのをやっぱ改善していきたいなって、止めたいなって思っていて、なんかちょっとそこら辺で思ってるようなことを聞いて頂いて、まあ、もし何かアドバイスがあれば頂ければと思うんですけど、お話聞いて頂いてもいいですか？
はい。 ええ。 はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。 はい、もちろんです。どうぞもっと具体的に、あの、どんな時になんかこう、比較しているとか、どういう風にこう、比較してるような感じがあるのかっていうの、教えていただけますか。
そうですね。まあ、やっぱり、一番多いのは SNS 見てて、あの、インスタとか X とか見てて、やっぱあの、まあ、見てる物がまあ、こ固定してくると、まあ、お勧めみたいなのが出てくるじゃないですか？
はい。 うん。 ええええええ。
そうすると、これまで別にフォローしてたわけじゃない方の、ま、日常だったりとか、あと、なんか、こう、アート作品しあいしとか、おん自分の作品載せている方とか、そういうのを、あの、結構見ていると、なんか、多分、その方々も、その、毎日が100%幸せいっぱいの生活じゃないんだと思うんですけど、それでもやっぱりそういう、ちょっとでもキラキラした部分を載せられる、うん、日常があるっていうのが「いいな」って思って、自分はこんなキラキラした日常であげられる部分ってあんのかなって思って、1度インスタやろうかなと思ったんですけど、「何を、じゃあ、あげたらいいんだろう」って思って、そうした時にふと、「ああ、なんか、自分全然そんなキラキラしたとこがないな」ってなんか思って、なんか、それ以来はもう見る専門になってきてるんですけど、でも結構それ始まっ始めたのが、ま、大体1年ぐらい前に見始めて、結構ずっとあの、SNS 見てなかったんですけど、なんか見始めたのが1年ぐらい前で、で結構ずっと見てきて、でもなんかふと、なんかこうあの、比較してても、人と自分比較しててもなんか、自分幸せじゃないなって思って
うん。 ね。 うん。 はい。 うん。 はい。 ええ。 うーん。 ああ。 うん。 はい。 うん。 ああ、うーん、なるほどね、まあ、でも、あの、そもそも、インスタに載せようとする人は、やっぱりこう、良く思われたいっていう風に考えてる人が多いので、やっぱり、良いように、ん、こうね、見える様なものしかあげないっていうのが多いって聞きますね。だか
きで、うーん。 はい。 ああ、やっぱり、そうーん。
うん、だから、必ずしも、良いからって訳じゃなくて、悪くても、ちょっとでも良く見せようなんて、こう、見栄も働いちゃったりなんかしてね、だから、必ずそうそう、だから必ずしも、その通り、良いとは限らないっていうのも聞いたりしますよ。
そうですね、ううん。ううん。 そうですよね、きっと、そうなんだろうなって思うんですよ、だって、そんな、毎日- 毎日、あの、こんな、例えば、良いお食事をあげてたりする人は、まいち、こんなん食べてたら、健康のバランスおかしいだろうって思ったりもしますし、なんか、ワンちゃんとの幸せな生活、あの、あげてる方は、でも、ワンちゃんって、やっぱり、言う事聞かない時もあるし、大変な時もあるし、でも、そういうのがあってこその、この幸せな場面だからうちにも、ちょっとワンちゃんが、居るんですけど、いや、そこは、全然変わらないんだろうなっていうのは、分かっているんですけど、なんか、そういうのを、なんか、つい見ちゃう携帯電話が、なんか、スマホがある手に届く所にあったら、もう無意識に、なんか、開けてしまって、その、無意識に見始めてしまうっていう自分がそうそう、そうなんですよね、か、無駄に時間が過ぎてって、なんで私、人の生活見てこんなに1時間も2時間も見てんだろ、みたいな
うんうん。 うん。 はい。 ええ。 はい。 はい。 うんうん。うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 あ、それ、いつの間にか、見ちゃいますよね、うんうん、分かります。 うん。<laughs> うんうん、そう、なん
そ、むそんな、意味よ、みたいな。
うーん。そうですよね。なんか気づいたら、え、もうこんなに時間経っちゃってるってことありますよね。
なん そうそう。そうなんです。なんでちょっと、もうそれを止めて、結局見てしまったら、ああ、この人のこういうところ、いいなとか、あとちょっと、私もちょっとあの、刺繍の作品を作ったりしてるので、もっとこういうあ、そうなんですよ。で、そういう、こういうアイディアとか、あの、こんぐらいのまあ刺繍に限らず、例えば色鉛筆で絵を描いている人が、写実的にすごい描いている人とか見ると、ああ、私もなんか刺繍で、こんなびっくりするぐらいの才能があったら良かったなとか、なんかそういうふうに、人と比べちゃう、どうしても人と比べちゃうんですけど。あ、ほんとに、人とまたその人と比べてる時間が無駄に何時間もあって、なんか、気が付いたら、いや、別にそんな、私なんで、こんな無駄な時間過ごしてんだろうって、また思って、また止めよう思って、何かこう、そう比較すぐしちゃうんですよね、そういうの見てると
はい。 うん、うん。 はい。 うん。 あ、そうなんですか？ へえ。 うん。 うん。 うん。 はい。 ああ。 うーん。 うーん。 うん。 うーん、そうですね、なんか繰り返し見ちゃう。で、なんで見ちゃったんだろうと思いつつも、いつの間にか見ちゃうから、なんかそんなこう、繰り返しみたいなんですよね。
です。うん。 そう。 そうなんです。でもなんかもう、そういう時間が、なんか、ふと気が付いたら、無駄じゃんってすごい思って。
うーん。 はい。 うん。 うーん、なるほどね。
その時間があったら、もっと自分を高める、例えば、刺繍ったらもっといっぱい練習して、あの、技術を上げていけばいいし、なんかワンちゃんと人の人とワンちゃんの生活の幸せ見てるんだったら、うちで、自分のワンちゃんと幸せな生活時間しって思って、なんかもう、そういう比較するものをやめようって、もう、インスタ消そうかなって思ったぐらい。なんか辞めたいなって思ってはいるんですよ、今、今は。
うん。 うん。 うん。 うん。 <laughs> うん。 うーん、なるほどね。でもね、せっかく今、ね、あの刺繍をやってるっておっしゃってたので、あの、いっそうこう、毎日自分がこうやってる刺繍をちょっとあげてみたらどうですかね。そしたら逆に、それを見てくれてる人からコメントをもらったりとかして、いつの間にかこう、人と比較する、時間を、なんかこう、ああ、もうちょっとこう刺繍こういう風にして、え、これをあげようかななんていう風に思ったりしないですかね。
はい。 うーん。 ああ、確かにそうですね。なんか、ああ、自分の作品をあげるって、何でだろう、なんて全然思いつかなかったです。
うん。 別にそのね、素晴らしい作品じゃなくても、あの、今練習中で、始めたばっかりで、もっと上手くなりたいなと思ってるんだけれども、で、そういう日常みたいなあげると、え、私も始めたとこなんですって、ね、メッセージもらえるかもしれないですし。で、逆に、うん、もうちょっと上手くなりたいんだけど、何かいいコツありますかみたいなのをね、あげて、で、逆に質問したりなんかすると、誰かしら見てる人から何かいいコメントもらったりするかもしれないですよ。
はい。 うん。 おお。 そうですね。うん。 うん。 そうですね、確かに。
うん、うん。んで
うん、なんかそんな気負わずにスタートしたらいいって感じかもしれないですね。
うん。 そうそうそう。だからあんまり素晴らしいものばっかり載せてる人がたくさんいると、見てる人もね、結局飽きちゃってるなと思う人もいるかもしれないので、逆に親しみをね、あの、あげることによって持ってもらえる人もね、いると思いますよ。
ん、そうなんですね。うん。 ああ、そうなんですね。きっと私、自分が見てる SNS の、あの、ものが、完成形ばっかり結構見てるんですよね。
うん。 うん。 うんうんうん。そうそう、だから、あの、いやりかけのものを上げて、で、みんなに意見をもらいながら、こう、だんだんこう仕上がっていく過程をのせるっていうのも、なんかこう、それを楽しみに見てくれる人がね、きっと出てくると思うんですよ。
ほら。 うんうん。 うん。 うん。 確かにそうですね。なんかちょっと色々、SNS 人に見せるとか、あの、そういう発信するとかって、完璧な人じゃないと、やっちゃいけないのかなって、ちょっと思ってるところがあったので、自分には、自分のことをあげるのはちょっと、うん、このレベルじゃないなってすごい思ってたんですけど。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 なんかね、敢えて今学習中です、始めたばかりです。で、私と一緒に刺繍して、こうね、何か1つ作品仕上げませんか、みたいな。で、今日はここまでできましたとか、この辺がちょっと難しいんですよね、みたいな、こう、誰かに語りかけながら、自分の作品をやってるみたいなことを始められたら、いかがですかね？
う、ふん。 うん。 え。 うん。 確かにいいかもしれないですね。自分の作品作りへのモチベーションも上がるかもしれないし、万が一何か先ほどおっしゃったみたいにコメントとかを、とかね、あの仲間みたいのができたりしたら、それはそれで何か、お互いアイディアを出し合って、より良い作品ができるかもしれないですもんね。
うん。うん。 うん。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 うん。 うん、うん。 うん。 うん。 うん、そうなんですよね。だから1人で黙々とやるよりも、なんかね、あの見てくれてる人がいるな、じゃあ、ここもうちょっと頑張ろうかなっていうね、自分への励ましにもね励みにもなったりするじゃないですか。
うん。 うん。 うんうん。 確かにそうですね。なんか、楽しみ方をちょっと間違えてたかなと思いました、SNS 自体の。やっぱり、うん。
うん。 うん。 そう、なんか何も素晴らしいものだけをね、こう載せるのが SNS じゃないなと思うんですよね。うん。そう。
うん。 うん、うん。確かにそうですね。なんか、比較っていうよりも、自分のそうです。うん、なんか、もっと違う自分発信で、なんか、そういうコメントもらったりとか、気づきじゃないですけど、なんか、視野広げていくためのステップみたいな、ね、何か見つかれば、それはそれで凄く素敵なツールですね、そう考えると。
うん。うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 そうでしょう。だからね、絶対やってみて欲しいと思うんですよね。あと、ワンちゃんもいるっておっしゃってたので、たまにはワンちゃんと遊んでるところをあげてみたりとか、うちにもね、こんなワンちゃんがいるんです、たまに言うこと聞かないこともあるけど、とてもかわいいやつです、みたいな感じで、ね、あげちゃっても、うん、全然いいと思いますよ。
うん。 はい。 あ、はい。うんうん。 うん。 そうですね。 そうですよね。別に SNS とか、インスタって別に資格がいるわけじゃないから、自分がそうですね。確かに私、そういう日常とか幸せな部分を上げて、もし誰かが見てくれる人がいれば、それはそれで幸せかなって思いますもんね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん、なんもいつもね、人のを見るだけじゃなくて、自分からもどんどんこう発信していって、で、まあ、いいコメントも悪いコメントもあるかもしれないけども、悪いコメントは気にせずに、ね、自分が良かれと思ってやってるんだみたいなので、頑張って欲しいですね。
はい。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
はい、ありがとうございました。